Hello, magandang hapon!
Hello, magandang hapon din sa'yo, kamusta naman ang buong araw mo?
Eto, napaka ah, buti naman at ayan na magpapahinga na tayo. <chuckles> Tapos na aking trabaho, kaya relax-relax muna tayo.
Oo, 'no. Buti ka pa.
Oo nga, eh.
Mm. Ako hindi pa ako tapos, eh, hanggang mamaya pa ako rito, eh, kasi may mga tinatapos pa akong reports. Pero habang nagpapahinga 'no, makikipag-tsismisan muna ako sa'yo, pwede ba yun? <chuckles>
Oo, ba bakit ka nga ba, nga pala naka napatawag?
Wala lang. Kasi may nagmumuni-muni lang ako 'no, so parang gusto ko lang di meron lang akong gusto ding itanong sa'yo. Kung sa tingin mo, paano kaya ipinapakita ang kabutihan sa araw-araw 'no?
Mm. Oo. Ah, maganda 'yan, ah. Sa tingin ko ano, una pa lang, sa paggising mo pa lang ano, maging ano muna yung
Mm.
puro positive vibes muna ang i-ano mo, i-welcome mo sa paggising mo.
Mm, tama yun.
Kasi parang oo, kasi parang 'pag gano'n yung nasa isip mo pagbangon mo pa lang, nagpa ah, nag nag-pray ka na kasi sa paggabay sa'yo ng Panginoon sa pagtulog mo sa buong gabi, magiging ano ka, eh, positive. Tapos ano, ah, yung mga taong makaka makikita mo sa pagbangon mo, yung mga pamilya mo, 'di ano ka na agad, parang nakangiti ka na sa kanila para ma in that way mapapakita mo na na mabu ma-ano, mabuti kang tao sa kanila, 'di ba?
Mhm. Mm. Ayun. ah, tama naman. So, ah so so makatuwid 'no, parang, ah, dapat meron tayong tamang pahinga 'no. So, meron tayong, ah, tamang kain at ano siyempre parang good vibes din yun 'no, sa mentalidad natin, 'di ba? Kumbaga naipapasa kasi natin minsan ang good vibes sa ibang tao 'no. So, ah, hindi yung 'pag puyat ka, gutom ka, tulog ka ng gutom. 'Di ba paggising mo, init ang ulo mo, 'di ba? Oo, may mga ganun, eh.
Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, 'tsaka dapat ano, 'pag magpapahinga ka din sa gabi, dapat ano, huwag mo na munang i-welcome yung mga negative vibe. Kasi para buong gabi, 'pag fresh yung utak mo, fresh din paggising mo, 'di ba? Kasi kapag pansin mo 'yon, 'di ba? Kapag umaga, ay, 'pag gabi, 'pag bago ka matulog, eh, ah, ano, yung parang may kaaway ka, parang paggising mo, init ng ulo mo agad, 'di ba?
Mm, kahit nga minsan hindi kaaway, eh, kahit yung stress lang kunyari sa trabaho, sa problema, 'di ba? So, isa din yun kaya parang nakakainit din ng ulo minsan 'no, so minsan yung bad vibes na 'yon, naipapasa din natin yun kasi impluwensiya 'yon kumbaga ano, sa ibang tao. Parang napag-iinitan mo ng ulo hanggang sa mag-aaway din kayo 'di ba, parang ganun yung nangyayari, ayan.
Oo, isa pa yun, oo. Mm. Mm. Oo. Tapos hindi ka ano, oo. Mm. Oo, kaya nga. Dapat ma-ano, maayos yung ating pag-iisip para din mabuti yung mga mapapakita nating ano, trato sa mga ibang tao nakasalamuha natin, 'di ba?
Mm. Tama yun, 'no, ah, tas sang-ayon ako diyan sa sinabi mong 'yan. So, ngayon, ah, ano naman ang mga simpleng paraan na ginagawa mo para laging, para maging mabait sa ibang tao kahit sa maliit na bagay lang?
Ayan, kunyari sa oo, kunyari 'di ba, sa kaibigan natin, lahat naman, eh, iba-iba 'yan. So, parang sa isang paraan na naiisip ko, eh, 'pag nagkakasama-sama kami kunyari yung isa kong kaibigan is walang ano, wala siyang pambayad or what, sa kakainin namin, parang 'yan, bibigyan ko siya ng pasimple, para hindi din siya mapahiya.
Kunyare sa kaibigan mo? Mm. Oo. Libre mo. Oo, hmm, ayos, ah.
Para sabihin ko, ah. Oo, parang kindat-kindat na lang ganyan sabi ko. Tapos saka na lang sabihin kapag nagka nagkasarilinan kaming dalawa na, "Sige, okey na 'yon para ano ka, makasali ka rin." Kasi may ibang gano'n, 'di ba? Nahihiya <laughs> siguro kasi ano din, ganun din yung iba kong kaibigan sa akin. So, parang ibabalik ko lang din sa kanila yung mga ginagawa nila sa akin.
Ngek. <chuckles> Mm, sarap mo na naman maging kaibigan. <chuckles> <chuckles> Tama, tama naman. Ah, maganda.
Parang ano, give and take, ganyan. 'Di ba kung ano ibinigay sa'yo, ibigay mo rin sa ibang tao para din maramdaman din nila yung kabutihan na ganun.
Mm. Tsaka para bumalik sa'yo 'no? Naniniwala rin ako sa kasabihan na, kung ano yung ginagawa mo kabutihan sa kapwa mo, bumabalik din sa'yo yun. So, naniniwala ako sa gano'ng kasabihan 'no. So, kung masama ka sa ibang tao, edi asahan mong masama rin ang babalik sa'yo, 'no? Kumbaga karma ano, may good karma, may bad karma tayong tinatawag. 'Yan.
Oo. Mm, ganun. Oo, totoo naman kasi talaga yun, 'di ba? Sa ano nga, naka good golden rule nga ba ang tinatawag sa ganun?
Mm.
So, parang 'yon. Kung mabait ka sa tao, ah, sa kab sa ibang tao, hindi lang sa pam kaibigan mo, sa ibang tao mi mismo na hindi mo kilala, simpleng ngiti mo lang, eh, 'di ba, parang mapapagaan mo na yung, ah, araw nung isang tao. Kunyari ano siya, wala siya sa wisyo or parang wala siya sa mood tapos 'pag nginitian mo, 'di ba parang nakakagaan ng feeling 'yon kapag may ibang tao na ngumingiti sa'yo na parang ano lang, pang-cheer up, gano'n.
Hmm. Oo, 'tsaka simpleng pagbati-bati lang, 'di ba? Minsan kahit sa mga kapitbahay mo sa labas, 'pag nakikita mo, nakakasalubong mo, minsan babatiin mo, 'di ba? Parang, ah, may mga simpleng paraan din 'no, ng mga ganun lang, ah, parang malaking kabutihan na rin yun sa kapwa, eh, kasi naalala mo sila.
Oo. Mm. Oo, maliit siya. Mukha siyang maliit pero malaki ang ano niya, epekto.
Oo naman, o 'di ba? Nakaka-build ka ng relationship.
Mm. Ikaw ba, paano ka? Oo, 'di ba?
Hmm. Ako, paano ako? Sa saan? Sa mga kaibigan ko, gano'n?
Oo, paano ka naman? O pa'no naman yung simpleng paraan mo, para mapakita mo yung sa ibang tao na yung pagiging mabait?
Ah, ako naman kasi, ah, cheerful naman akong tao 'no. So, parang hindi naman ako, ah, yung parang suplado na ano, 'pag ano hindi ko papansinin o ano. Pero o ako, maano naman ako kapagka kunyari kaibigan ko at, ah, minsan may pangangailangan siya, kunyari, ah, magkakasama rin kami 'no, so parang 'pag meron naman ano, approachable naman ako sa kanila. Kumbaga, hindi hindi ko sila pinapakitaan ng masamang ugali o ano, hindi ako ma-attitude sa kanila 'no, so parang feeling ko, yung mga gano'ng kasimpleng bagay, ah, pagpapakita na rin ng kabutihan yun, oo. Kasi siyempre, hindi mo naman magiging kaibigan yung tao, kung masamang tao ka, eh, 'di ba? So, parang
'Ge. Mm. Mm. Mm. Mm. Totoo. Puwera na lang talaga kung gusto mo talaga yung mga, 'di ba may mga ganun din? Yung mga grupo ng tao na parang gusto din nila yung mga bad bad.
Hmm, ah, siguro kung masamang tao sila, baka gusto rin nila yung mga masasama or yung ano, kaugali nila 'no?
Oo, kasi oo, kasi kung s ano ka, 'di ba? Ano yung kung ano yung pa pagkatao mo, ganun din yung na-attract mo na tao na makakasalamuha mo rin, eh, 'di ba?
Mm. Pero hindi ko siya matatawag na kaibigan, 'no. Kasi e end of the day, hindi mo naman talaga ta ta-tratuhin ng kaibigan ng mga ganun, eh, 'no. Kayo kayo kunyari
O o ibang sitwasyon ng kaibigan, ganun. 'Di ba, may ganun? May mga klase-klase 'yan.
Ako, part din. Parang gangster ang tawag diyan, <chuckles> parang ganun. Ganun ata 'yan.
Ah, parang ganun, yung parang ano oo, parang ganun. Hindi, I mean kasi minsan may mga mean talaga na mga tao. Na parang ano talaga, parang walang disiplina na parang, ah, nagsama-sama lang sila para kunyari mam-bully
Oo. Meron, marami. Mm.
gumawa ng masama, 'di ba may mga ganyang ano, ma mga magkakabarkada na puro trip lang yung mga ano, tapos kanya-kanya din silang away din kapag sila din yung nagkakagulo. Pero hindi nga siya totoong kaibigan sa ta tama ako, tama ka nga, tama yung sinasabi mo na parang ano lang siya, kaibigan pangsamahan lang, pero hindi siya kaibigan totoo.
Ah, oo. Sab Hindi, fake 'no. Ah, oo. Pang ano lang kamo, 'pag may ano lang, parang nagte-take advantage lang kayo niyan sa isa't isa, yung mga gano'ng klaseng samahan. Mm. Hindi tunay, 'no. So
Oo, 'pag may kailangan lang, gano'n. Oo, totoo naman.
Mm. Hindi tunay, 'no? So
Oo. Hindi siya genuine na ano, pagkakaibigan na kahit sa hirap at ginhawa magkakasama kayo. Yun yung mga kaibigan na mag-iiwanan, kapag nasa ano na, gipit na.
Mm. Tama. Mm. O, totoo 'yan at mawawala, maglalaho din 'pag wala na mapala sa'yo, yung mga ano, eh, hindi ko tinatawag na kaibigan yung ganyan kasi ang tina ang kaibigan kasi para sa akin, is tunay, yun lang yung kaibigan na na definition para sa akin, 'no. So, hindi yung mga ganyang klase.
True. Tsaka iilan lang yun, ano?
Mm.
Bilang na bilang lang siya sa ating mga daliri. Kasi, kahit marami tayong nakakasalamuha is iba lang, isa lang or dalawa lang yung mapagkakatiwalaan talaga natin sa hirap at ginhawa. Oo, mm.
Oh. Yung tunay, mm. Totoo 'yan. Ayun. Sige, ah, ngayon 'no, sa tingin mo naman, ah, bakit kaya mahalaga ang pagpapakita ng kabutihan, kahit na minsan nakakalimutan ito ng iba, 'no. Kasi karamihan niyan ano, sa henerasyon ngayon, parang nakakalimutan na nila minsan na maging magba magpakita ng kabutihan sa kapwa nila 'no. Maraming ganyan lalo na sa facebook. <chuckles>
Mm. Mm. Mabuti. Oo, oo naman. Mahalaga talaga siya kasi siyempre ano, sa dami ba ng parang ikaw na lang sa sarili mo sa dami ba naman sabi mo na nga ba sabi mo nga kanina, na sa dami ba naman ng tao ngayon sa makikita natin sa social media na masasama ugali, dadagdag ka pa ba? 'Di mas maganda pa rin na ikaw na yung isang magpalaganap ng kabutihan sa mundo, para din magsimula sa'yo na meron ding pagbabago sa mundo, 'di ba?
Mm. Sayaw. Mhm. Ayun, tama 'no. So, naniniwala naman ako diyan sa sinabi mong 'yan. Kasi nga, ako kasi, hindi na ako talaga pala-facebook 'no, sa mga social media, ayoko na rin kasi.
Totoo, ako din kasi naaano ako, nato-toxican na ako sa mga nakikita ko, parang bad vibes lang.
Toxic naman na talaga, eh. Kasi nga, minsan may mga tao na parang nagtatanong lang sa isang bagay, kunyari nag-comment, nagtatanong kung ano yung ano, hindi niya na-gets, minsan imbes na sagutin na lang ng simple yung nagtatanong, minsan binabara pa tapos sasabihan pa ng, "Bobo mo naman." Yung mga ganun pa minsan, eh, 'di ba?
Totoo. Binabara pa ano? Oo, 'no, imbes na sagutin na lang ng maayos, parang talagang ang mga tao ngayon, eh, parang hot na hot, na parang gusto lagi makipag-away.
Mm. Oo. Hindi ba pot porket ba't alam mo yung hindi niya alam, eh, ibig sabihin hindi niya bobo na siya. Oo, 'di ba ganun yun, eh. May mga alam din yun na hindi mo alam. Oo, hindi ka naman niya tinatawag na bobo, 'di ba?
Oo, yun pala nagyayabang na. Mm, totoo 'yan. True, hindi naman lahat perpekto, eh, 'di ba? May alam ka na hindi ko alam, may alam ako na hindi mo din alam, 'di ba?
Oo. Hmm, tama! So, parang nakakainis.
Kaya parang ano lang parang ano lang, dapat pantay-pantay kasi kung fair ka lang tumingin sa tao, hindi ka makakaisip ng ganun.
Mm. 'Tsaka kung wala namang harm dun sa nagtatanong lang, eh, eh, sagutin mo ng maayos. Eh, maayos din naman siya nagtanong, eh, mm, 'di ba?
Totoo 'yan. Oo, parang respeto na lang ba, 'di ba, parang bilang tao. Kahit hindi mo siya kilala. Totoo, hindi ka naman sinasaktan.
Mm. Hindi hindi ka naman ina-ano, hindi ka naman ina-ano. Mm. So
Mabuti pa rin talaga na ganun, magpalaganap ng kabutihan sa kahit anong gagawin natin.
Mm. Totoo 'yan 'no, so parang ewan ko, ah, toxic trait ba siya ng Pilipino ngayon? 'Di ko alam kung sa henerasyon ba ngayon? Kasi dati wala namang ganyan, ewan ko din parang naging
Feeling ko kasi ano, sa mga nakikita nila sa social media. Kasi sobrang laki ng epekto nung mga pinapanood natin. Kasi 'di ba, minsan yung mga pinapanood din natin na mga topic na mga drama, ng mga teleserye, mga halos ganun, eh, yung parang palaban na palaban.
Palagay ko din. Oo. Mm. Mga impluwensya, ano?
Kaya parang iniisip nila na sila yung ganun.
Kaya nga. Masyadong nagiging ano na, eh, nagiging entitled na masyado'ng mga henerasyon ngayon, 'kala mo mga anak ng anak ng hari o reyna, eh. Hindi naman ganun.
Akala siguro nila naka Oo, totoo. Totoo. Akala mo naman, eh
<chuckles> <chuckles>
may pinagmamalaki. Wala pa namang maipagmamalaki. Lalo na ngayon, yung mga kabataan nakakalu nakakalungkot isipin. Ibang-iba sila sa henerasyon natin.
Oo. Totoo. Akala mo talagang 'yon, eh, may parang may narating na sa buhay, eh. <chuckles>
Oo, akala mo kung 'pag magsalita sila, eh, ang dami na nilang na-experience sa life na sobrang ano ano, nakaka-ano 'pag pwede ipagmalaki pero hindi pa naman. Pabalik pa lang, pabalik na nga tayo, eh, sila'y papunta pa lang, eh.
Mm. Oo nga. Totoo. Mga palamunin pa rin naman, akala mo talaga.
Oo, 'kala mo kaya na nila yung sarili nila, 'di ba, kung magsalita sila. Lalo na sa mga ano, mga ma maga mga magulang. Nakakalungkot isipin.
Hmm. Oo. Naku, kung ganyan din akong anak ka lu anak ko yun lumayas ka rito. <chuckles> 'Pag ganyan ang ugali.
Mm, tsaka sa ano 'yan, nasa pagpapalaki din kasi 'yan minsan ng magulang, hinayaan kasi.
Mm. Naku, hindi ko hahayaan anak ko maging ganyan.
Eh, mabuti pa rin pala. Oo, ako anak ko, um, kahit papaano talagang ano siya, may disiplina pa rin talaga siya. Hindi ko siya kahit ano siya, Gen-Z na tinatawag, hindi siya yung katulad ng ibang Gen-Z na walang galang. Kasi lagi siyang ano, lagi siya pa ang minsan nag ano, nag nagsasaway sa mga kaedad niya na mga bastos magsalita.
Mm. Mm. Oo, tama 'yan. Kasi depende naman talaga sa magulang, eh. Kumbaga ang bata kasi kapag, ah, may kapintasan diyan, ang una talagang ina-ano diyan, magulang. Hmm, magulang agad.
Mm. Mapintasan. Totoo, kasi sila naman yung nagtutulong, eh, 'di ba? Tuturo pala.
Hmm! Kumbaga magulang agad yung
O, ano yung nakikita pati. Sa mun sa bahay, oo, totoo. Kaya nakaka-proud din talaga yung mga bat mga ano, pa mga bata pa na talagang disiplinado pa rin sila at mabait pa rin talaga, yung makikita mo yung kabutihan sa kanilang mga puso.
Nahuhusgahan 'no? Ayan. Oo, totoo naman. Yung anak ko rin naman, mabait naman yung bata, mawisyo naman, 'no. So, parang depende rin sa magulang talaga, eh. Lalo na kung siguro, kung sobrang bata pa nung magulang na mga batang ina talaga na ano, wala talagang alam pa. Yun yun yun yung mahirap 'no. So
Mm.
ah, mga alam lang n'yan, magbigay ng tablet, magbigay ng gadget dun sa anak nila, that's ayun, 'di ba? So, parang hindi natuturuan ng maayos yung bata, kumukuha yung bata, nade-develop yung bata sa panonood sa mga cellphone, oo, kung ano-anong napupulot. Kaya minsan, yung magulang, nagugulat na bakit ganyan na ugali ng anak nila. Eh, kasi nga, hindi mo naman pinapalaki ng maayos, eh. Pinapalaki mo sa cellphone, ang nagtuturo sa kanya, yung cellphone, hindi ikaw. 'Di ba? <chuckles>
Totoo 'yan. Sa mga pinapanood niya, oo. College pa naman. Oo. Oo, gadget. Oo, mm, kaya wala siyang example, pati yung nakikita sa bahay. So, parang mahirap talaga 'yon lalo, kapag hindi niya nakikita sa mga magulang niya, na mabait yung mga magulang niya.
Mm. Tama, totoo 'yan. Magiging salbahe talaga yung bata 'pag ganyan. Kung ako, hindi ko ini-spoiled anak ko sa mga gadget-gadget na 'yan, may limit lang. Oo.
Ako din may ano, schedule. May schedule lang talaga sa akin, din.
Mm. May limit na ano to, 'pag ano, "Gantong oras lang, ha, 'wag magce-cellphone. 'Pag gan'tong oras naman, mag-aano ka, physical activities ka, ha, hindi yung mga ganyan-ganyan." Hmm, mm.
Totoo. Kaya nasa mga magulang talaga kung paano magiging mabait ang mga tao, yung mga bata, tsaka yung paglaki niya.
Mm. Oo. Totoo naman, magulang naman talaga nagtuturo diyan, eh. Mm.
Mm. 'Yan. So, napaka ah, ganda ng ating usapan na sana magkausap pa ulit tayo.
Ayan. Ah, oo nga, eh, 'no, Nam napakaganda ang, ah, chikahan 'no, dami ko ring natutunan sa'yo at, ah, 'yan, magandang hapon sa'yo 'no, at, ah, ayun, ingat palagi. Paalam sa'yo.
Ikaw din, mag-iingat ka, paalam!